Sì, no, ma guarda anche a me, ma secondo me non è una una cosa mhmm, un disagio solo mio o tuo. Secondo me, mhmm, parecchie perso la maggior par sì, secondo me la maggior parte delle persone. Ma è normale, cioè a parte che poi vedi il sole, le belle giornà, quindi <smacks lips> proprio oltre al fatto che il calore ti abbatte sì, dimmi.
È più diffuso, credi. Però ti dirò una cosa: io prima vivevo in in un posto dove, uhm, non c'era mai il freddo, okay?
Okay. Bello. Beh, è bello posso dire, io io il freddo allora per quanto il caldo il caldo mi mi abbatta, perché comunque ogni tanto, sai, io odio il freddo, cioè io proprio lo soff lo soffro di più il f okay, meno male, vedi?
Tutto l'anno, non c'era, sì. Anch'io. Ehm, però ti dico che io lì, non notavo questa cosa, forse perché comunque le temperature erano sempre più o meno costanti tutto l'anno?
Okay. Quindi ti eri pure abituata, ci cioè eri e ehm, eri stabile? Okay. Mh-mh.
Sì. Più o meno per darti un'idea, l'escursione termica veniva uhm, allora c'erano 6 mesi tutti uguali, che erano primavera, estate tutto insieme, e che erano un l'equivalente di un giugno, uhm, italiano; però non questo che sto vivendo quest'anno qui, che paura okay.
Okay. Mh-mh. Okay. Mamma mia. Beh ma, posso dire una cosa poi tra l'altro in Italia, uhm, c'è un caldo umido, quindi uno soffre ancora di più; cioè magari a parità di temperature da un'altra parte tipo l'Africa, qua soffri di più.
Esatto, bravissima. Lì l'umidità non c'era, perché
Eh, vedi?
e e era protetto dai venti che arrivavano dal Golfo del Messico, quindi, ehm, erano sempre temperature era secco, era il v il vento che arrivava dal deserto del Sahara.
Mh. Okay. Mh.

Però, uhm, spero poi nel tempo di, uhm, poter fare, tipo, la settimana corta, insomma, dal lunedì al venerdì sera o solo sabato mattina, insomma, capito?
Al venerdì. Sì, sì, questo pure è vero, sì. Ah, e perché, giustamente, magari, uno più lavora più guadagna, giustamente capito? Quindi
Avere tipo Eh, eh, certo. Poi, co
Poi senza guadagni comunque uno come se li toglie i s gli sfizi? C'è anche da pensare questo sì, sì, sì.
Esatto. Cioè, vuoi o non vuoi, ieri ho mangiato a casa e tutto, però perché ci siamo andati a prendere un dolcino con un caffè, una bottiglietta d'acqua, ehm, che cosa è stato più che altro? Non mi ricordo. Al ritorno ci siamo fermati a un mhmm, a un forno. Ho comprato 2-3 co
Mh-mh. Okay, ah, beh, li spendi, ma se tu metti il piede fuori casa, un piede, sei 10€, l'altro piede 20€, cioè hai capito? <chuckles> No, li spendi, allora, in esta io in estate.
Eh! <chuckles> Carinissima questa espressione, dai. <chuckles>
Eh, no, ma ma è ve <chuckles> è ver Guarda, allora, in inverno perché sc non scendo tanto perché ho freddo, mi scoccio, sono pigra.
Esatto, anch'io lo vedo dal conto. Quello che guadagno rimane lì. <chuckles>
Eh, capito? Eh, invece, in estate cioè veramente, mhmm, s ma veramente calano velocemente le entrate, i soldi, e si esce spesso.
Sì, sì, sì. Dai comunque m'ha fatto piacere parlare con te, dai.
<chuckles> Eh, vabbè, sì anche per me è stato molto piacevole. Dai, di di di di supporto e di con di conforto. <chuckles> Ciao, buona giornata.
Ci sentiamo presto. Anche per me. Ciao. Cia

Sì, anche se, teoricamente, dovrebbe essere il contrario, però io non mi fanno suda cioè io sudo proprio. Cioè pe ti faccio un esempio, no, io sono amante della pizza, però la pizza col sugo, col pomodoro caldo, in estate non la tocco La margherita non la tocco proprio, perché il sugo bollente è il male.
E Eh, esatto, esatto. Anch'io, anch'io. Mh. Guarda, ti dirò, s sabato sì, sabato sera
Okay.
non potevamo dire di no, avevamo dan dovevamo andare a una cena o ehm, con la pizza, okay? Io ho preso la pizza bianca e ho aggiunto sopra rucola, pomodorini e, uhm
Sì. Okay, okay. <gasps> No, anch'io me te lo giuro, ho mangiato la stessa pizza, te lo giu s sì! Oh, bellissimo! Ho mangiato la stessa pizza. Ho preso
Davvero? Ma ci hai messo anche il prosciutto crudo, così?
prosciutto crudo, rucola eh, sì esatto, rucola, scaglie di parmigiano è assurdo! <chuckles> Eh, no, ma in estate spesso e volentieri mangio questa perché <tsk> è più fresca, la vedo più leggera, quindi mangio questa qui, oppure la caprese a volte, eh. Ci sta an
<chuckles> No, vabbè, incredibile davvero. <chuckles> Esatto, esatto. Anche se ti dirò che mi io non capisco come gli sia venuto in mente, ma hanno praticamente appoccia appoggiato il crudo sulla pizza bollente, quindi si era cotto: mamma mia!
Okay. Ah no, a me no. Ah, eh, qua a Napoli c'è anche da dire che fanno la pizza in un altro livello, eh! P puoi confermare questa cosa, okay.
Che dit Sì, sì. Però noi non potevamo decidere il posto dove andavamo perché era u una organizzato da un gruppo di amici di un mio cognato quindi s ce la siamo fatta andar bene. A me non piace quella pizza, a me piacciono solo le pizze napoletane, ti so sincera.
Okay. Okay, quindi vabbè okay, per forza. Eh ah, quindi non era una pizzeria napoletana. Okay, chiaro, mh-mh.
No, assolutame ehm
Okay e quindi poi come hai fatto ieri sei andata al fiume? Cioè, hai finito di lavorare, però comunque hai cercato di ritagliarti il pomeriggio per avere un po' di tempo libero per te, ho capito bene? Cioè, giustamente poi, tra l'altro.
Eh! Esatto, quella è l'idea. Perché, comunque, se io non ho almeno fatto la metà del lavoro, prima di, uhm, dedicarmi del tempo libero, anche il tempo libero non me lo godo, sto con l'ansia. Non so se ti succ
Okay. Te lo giuro la stess sì, sì, no, la stessa cosa io. Cioè nel senso, magari faccio quella cosa, però c'ho sempre il pensiero che magari ho il lavoro così, uhm, no non completato, incompleto esatto e quindi ci penso sempre.
Eh, arretrato poi faccio i calcoli inizio a fare i calcoli dicendo: "Aspe ma se rientro a quest'ora" automaticamente io lo so che trasmetto l'ansia anche agli altri quindi
Sì. Esatto. Eh, quindi per questo motivo qua allora se devo tagliarmi il tempo libero deve essere un tempo libero qua di qualità. Cioè non è che mi devo intossicare mentre sto capito? Esatto stessa cosa. Quindi
Esatto, anch'io sono così, esatto. Anche perché ti dirò, mhmm, io da poco che ho scoperto che, mhmm, io vivevo solo per il lavoro, eh.

Buongiorno.
Ciao Come stai?
Come va? Eh tutto bene. A te come va?
Io io bene adesso che ho mangiato, ho tardato un po' a pranzare e meglio ora. <chuckles>
Ah sì? Hai già mangiato? Io no, <giggles> io non ancora.
Inceram eh sinceramente sai cosa c'è? <clears throat> Mi rendo conto che ultimamente non riesco a bilanciare bene il tempo tra lavoro e tempo libero, capito?
Eh. Secondo me, posso dire, in estate è più complicato perché in inverno io riesco a gestire meglio, in estate o perché ho vo ho più voglia di uscire, sai in inverno vai un po' in letargo quindi mi succede eh vedi? Secondo me è questo.
Anch'io, esatto, esatto. Comunque cerchi di avere anche un po' di vita sociale, fare cose, cioè allora i
E certo, eh-eh. Non è che uno vive solo per lavorare, uno lavora per vivere, non vivi non devi vivere per lavorare. Non r eh
Esatto, son d'accordo con te. Tipo ieri, per esempio, ehm, avevamo organizzato che saremmo andati al fiume, no?
Sì. Okay.
E però non ha senso.
Com'è fare il ba però aspetta devo chiederti una cosa, ma com'è com'è fare il bagno nel fiume? Wow, cioè è eh, no perché io sono abituata al mare, capito? Quindi, boh, il fiume è strana come cosa.
È meraviglio Sì. Ah! Allora guarda ti dirò, io non è che chissà che, ehm, veterana, sia, eh, perché la prima volta son ci sono andata nel 2022 quindi è recente
Ah, okay. <chuckles> Ah! Okay. Ah-ah. Sì, sì, sì.
però io siccome vivevo all'estero, lì i fiumi non c'erano, c c'è stato questo episodio vis
Vivevi in un posto di di mare oppure, cioè, non s non c'era proprio Ah okay, okay. Mh-mh.
Esatto sì, sì, sì. E quindi c'è stato questo primo episodio do nel 2022 poi, uhm, quest'anno no scusa errore mio, a settembre dell'anno scorso ci sono riandata e ho capito veramente che è qualcosa di diverso, perché allora
Sì? Okay. Ah si? Allora voglio farti una domanda. Come uhm, come ti organizzi per andare? Cioè nel senso, uhm, quando non lavori, gius cioè gior giornata non lavorativa di festa?
Ehm, no. Allora tipo ieri per esempio, uhm, anche se era domenica ho lavorato tutta la mattinata.
Okay.